Нет-нет, такого вот даже я, кстати, об этом не задумывалась, а сейчас вот, э, подумала, и я понимаю, что у моих родителей не было интереса вот такого именно рассматривать природу. То есть, понятное дело, что они любят, и мама всегда говорила, что вот: "Мне нравятся большие деревья", потому что она росла в такой степной местности, где мало деревьев. И она говорит: "Вот мне, м, природа, где мы щас живём, а, нравится больше, с большими, м, деревьями". Но, во-первых, ну, Подмосковье ф м, разные леса, и хвойные, и да, то есть много зелени, а, б много деревьев, то есть гор нету у нас к поля, конечно, есть, но всё равно деревьев очень много такой высокой растительности. Вот, то есть, соответственно, осенью пейзажи меняются, они просто невероятно красивые, вот эти осенние золотая осень, там с красные листья ещё встречаются, но, это просто невероятно. <chuckles> Вот, и я вот ско каждый год же видела осень, и мне кажется, это невозможно, чтоб ант это надоело. То есть, природа настолько невероятна, настолько прекрасна, что ей вот всю жизнь можно наслаждаться. Вот главное найти время.
Мгм. Мгм. А какая у вас природа там? То есть, более такая о озелененная, да? Мгм. Мгм. Мгм. Мгм мгм. Мгм. Конечно. Слушай, а у тебя есть, например, как у некоторых людей, какое-то любимое время года, которые говорят, вот там я люблю лето больше всего или наоборот зиму? Ты для себя находишь каждый, а, сезон привлекательным или у тебя есть какие-то любимые периоды?
Мгм. Смотри, это было по-разному. В детстве, я любила только лето. Ну. Во-первых, тепло, тоже зелень, больше можно гулять, меньше одежды. Ну и опять-таки всякие наблюдения за всякими лягушечками, букашками. Да, это только летом. Вот, поэтому зимой как бы, ну, это для любителей санок и лыж. <chuckles> Вот, я никогда не была спортивной, поэтому не моё. Хотя, в зиме тоже есть прелести, но если б она была покороче, <chuckles> не такая затяжная, вот. То то есть я вообще не любила зиму, и я прям помню, что я всегда ждала это лето. То есть у м у меня жизнь состояла тока в лете, остальное ожидание лета. Вот, а, потом как-то
Мгм. Мгм. И букашек много. <laughs> Да. Да. Да-да-да. Мгм. М. <chuckles> Мгм. Мгм. Ну слушай, да, ну если, м, если ты так интересуешься природой, то, конечно, всё-таки для тебя это сезоны, которые теплые, да, когда можно увидеть каких-то насекомых. Слушай, ну, а ты, кстати, вот упоминаешь очень много именно насекомых. А как насчет зверушек каких-нибудь? А есть ли у тебя какие-то птицы, которые тебя поражают больше всего? Или, может быть, животные, за которыми тебе интереснее всего наблюдать? Или, может быть, ты видела каких-то необычных животных, вот, а в естественной среде которых, например, твои подруги никогда даже и не было у них возможности их встретить.
Да. Мгм.

Ты знаешь, именно в наших лесах с пауками так вот ничего не вспомню. Хотя <grunts> я встречала необычных, это уже вот, ну, может быть, там 5-6 лет назад, то есть это недавно, то есть в детстве я таких никогда не видела. И маме, вот тоже я фотографии показывала, она говорит: "Никогда не видела у нас тут таких пауков". Но я потом в интернете выяснила, нашла, 1 назывался паук-оса. Он достаточно крупный, сантиметра 2, у него расцветка коричневая с жёлтым, то есть достаточно яркая, такая пёстрая. Ну и вообще выглядит он так, э, угрожающе. И я его увидела в своём парнике на даче. Вот и но я его не трогала, просто пофотографировала, и выяснилось, что он не просто так называется "оса". На самом деле он не смертельно ядовит, но вот его кислота, которую если он укусит, он может укусить, и очень боль болезненно, как вот если оса укусит, поэтому и с ним так неприятно столкнуться. Да.
Мгм. <laughs> Ого. Ого. Мгм. Мгм. Да. А. Мгм. Мгм. Мгм. А. То есть поэтому он так и называется, да, что жалит, как оса.
Оса, да, мгм. И ещё был большой паук, а, они совершенно разной формы были, эти пауки. Тот такой вот вытянутый, и брюшко вытянутое, не очень большое, а так по размеру одинаковые. И я видела ещё больших тоже, наверно, 2, может быть, 3 сантиметра, но у него такое большое брюшко, наверно, как вот с ноготь на большом пальце примерно. То есть он прям большой, его издалека видно.
Мгм. Мгм. Ого. Слушай, ну это очень большой паук. <laughs>
И это очень неприятно. Ты знаешь, в моем детстве, никогда у нас таких пауков не водилось. Но есть такая тема, что они приходят из более тёплых регионов, и уже вот из-за изменения климата могут приживаться и в Подмосковье. То есть вот такие. Да, да, это факт, мгм.
М. То есть миграция, да, какая-то у них происходит? Мгм. Слушай, ну ничего себе. Столько ты всего интересного повидала. <laughs> Спасибо тебе большое, что ты, э, что ты рассказала о своём опыте. Было интересно послушать, что, оказывается, бывают такие люди, которые любят букашек и даже пауков. <laughs>
Да, и это ещё мало. <chuckles> Мгм. Мгм. Рада была поделиться своими историями. Пока.
Спасибо б